Aber mein mein Papa hatte da immer so 'ne Stahlbürste, so das, äh, gab's früher gar nix anderes, ne?
Ja, Wahnsinn. Mhm. Ne, ja, kenne ich auch noch so, ne? Also, <lip trill> gibt's ja auch noch heute zu kaufen, also, ja.
Ja. Ja, ja, klar. Ja.
Ja, aber, ne, so unterschiedlich sind die Geschmäcker und, ähm, es ist schon ja, manchmal ist es nicht so einfach, sich zu einigen, habe ich das Gefühl. Kommt immer drauf an mit wem. Ich hatte zum Beispiel auch 'ne Ex, bei der war's wirklich schwierig. Die hat ja, es es kommt auch immer drauf an, wie viel, äh, unterschiedliche Sachen die Leute essen. Hm, die war dann halt so, dass die halt super wählerisch war und eigentlich am liebsten gar nichts g essen wollte, was sie nicht kennt. <chuckles> Äh, hm, ja. Irgendwann hat man ja alles mal kennengelernt, sollte man meinen. Und dann ist man auch vielleicht mal offen für Neues, aber, ne.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Ah, super. Ja. Ja, ja. Ja gut, da ist jeder jeder anders. Und grad die, die vielleicht nicht so viel Geld haben oder auch Geld dafür ausgeben wollen, ähm ich habe auch 'ne Freundin, die super wählerisch ist, die wirklich nur in den besten Restaurants dann absteigen möchte. Und da muss ich auch sagen, also, <lip trill> da gehe ich irgendwann nicht mehr mit, ja, mit den mit den Kosten.
<sighs> Mhm. Oh, ja. Oh, echt? Okay. Mhm.
Und dann ist sie so wählerisch, wenn's ihr nicht schmeckt, lässt sie den Teller zurückgehen
Okay.
mit den Worten, äh: „Ich bin ein großes Mädchen und ich muss den Teller nicht mehr leer essen.“
<laughs> Uff, okay, das habe ich ja echt noch nie gehört. Ah, vi versnobt.
Wow. Ja, aber es es liegt eher so an ihrer Kindheit, wo sie halt immer alles aufessen musste, auch Dinge, die ihr nicht geschmeckt haben. Und, äh, hat das halt so wahrgenommen, ja, d als als was ganz Schlimmes. Und das ist für sie so 'n Luxus, jetzt gut zu essen und das zu essen, was sie will, dass sie da halt in s in die Snob-Ecke abdriftet leider, ja.
Ah, ja. Ja gut, okay. Ja. Ja. Hm. Ja, gut, ne? Das sind schon manchmal so 'n bisschen die Sachen aus der Vergangenheit, die da mit äh, klingen, ne? Also, bei ihr war's ja jetzt so, dass sie dann halt eigentlich auch das Gegenteil von dem macht, was sie vorgelebt bekommen hat, so 'n bisschen rebelliert, so. Und ich muss sagen, bei mir war's vielleicht so, ich habe das auch sehr genossen, äh, dass ich dann halt hier ne, mein Vater wollte nie irgendwo fremd essen, auswärts bestellen, irgendwas, sonst was. Und, äh, deswegen aber bin ich umso offener und bin eigentlich froh, dass ich jetzt viel Auswahl habe und mich mal durchprobieren kann, weil ich weil mir das halt auch lange vergönnt war, ne?
Ja. Genau. Ja. Ja, total.